Iıı, ben aslında kendimi bildi bileli çok, eee, kendi kendine konuşan, içinde, eee, böyle, yoğun duygular yaşayan, o duygularını da hislerini de çoğu zaman kendine, eee, saklayan biriydim ki hâlâ öyleyim. Eee, ama bu bazen de çok yorucu ve yıpratıcı olabiliyor. Çünkü aynı zamanda, eee, kendimi çok da eleştiririm. Yani, ken yani, biraz mükemmeliyetçiyim galiba. Eee, kendimi asla hiçbir konuda yeterli görmem. Yani, asla kendimi güz çok güzel görmem ya da fiziğimi çok beğenmem ya da, işte, bir konuda çok iyi olduğumu düşünmem. Yani, kendime şöyle baktığımda, eee, değerlendirdiğimde aslın asla böyle a "Bunda çok iyisin." Yani, demiyorum. Kendimi sürekli eleştiriyorum. Eee, böyle, kendimi üzecek, kıracak şeyler söylüyorum. Yani, başkası aslında söylese asla izin vermem. Çok büyük, net sınırlar çizerim ama kendi kendime bunu yapabiliyorum, eee, ve kendi kendimi susturamadığım için de aslında sürekli bu seslerle mücadele etmek artık çok yormaya başladı beni. Ve bana da iyi gelmediğini biliyorum, hissediyorum çünkü. Eee, o yüzden de belki seninle konuşmak bana biraz iyi gelebilir. Belki bana güzel şeyler önerebilirsin.
Anladım. Mutlaka. Hı hı. Hı hı. Hı. Anladım. Hı hı. Evet, teşekkür ederim, eee, bu fırsatı verdiğin için. Iıı, senin için, ııı, gerçekten de özellikle kimi zaman, ııı, kendimize bu iç konuşmalarımızı, özellikle iç sesten iç sesimiz bize karşı acımasız davranabiliyor ve bu konuda kendimizi, eee, yargısızca, aaa, infaz edebiliyoruz. Ve aslında bu konuda, eee, hiç yalnız değilsin. Eee, çünkü ya, o konuda dışarıya karşı gösterdiğimiz limiti, verdiğimiz, eee, belki de müsamahayı ne yazık ki kendimize gösteremediğimiz çoğu zamanlar ve durumlar olabiliyor. Bu konuda kesinlikle yalnız değilsin ve özellikle bu konudaki, eee, o direncini de öğrenmek adına birkaç soru sormak istiyorum. Peki, senin için bu durumlarda, ııı, senin iç sesin ne zaman daha çok devreye giriyor? Ne zaman kendini özellikle, eee, bu baskı altında daha çok hissediyorsun?
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Eğer yapmak istemediğim bir şey yaparsam, yani, eee, mesela, bir düzenimi bozarsam, yapmam gereken bir şeyi yapmıyorsam ya da yapmamam gereken bir şeyi yapıyorsam, eee, bu durumlarda gerçekten kendime çok acımasız oluyorum. Yani, mesela, eee, u diyet yapmaya çalışıyorum diyelim ve abur cubur yedim. O abur cuburu kendime zehir ediyorum. Yani, gerçekten, hani, o abur cuburu zevk alacağım diye yiyorum ama ağzıma attığım itibaren konuşmaya başlıyorum kendi kendime. "Sen ne kadar zayıfsın? Hiç mi iraden yok? Hiç mi istikrarlı olamazsın? Yani, kilo almaya devam ediyorsun. Bunu kendine nasıl yapabilirsin?" Yani, en basitinden böyle. Yani, dediğim gibi aslında y eee, başarısız hissediyorsam kendimi bir konuda, güçsüz hissediyorsam o zaman çok daha fazla eleştiriyorum ve acımasız olabiliyorum.
Evet. Hı hı. <chuckles> Anlıyorum. Anladım. Peki, eee, senin için bu iç sesin, aaa, bahsettiğin durumlar oldukça aslında güç verici durumlar yaratabiliyor. Eee, aynı zamanda bu senin, eee, yani, kendi iç sesin olduğuna emin misin acaba? Bu, aaa, senin için başka biri tarafından mı seslendirilen sesler? Yani, aaa, o sesleri kim belirliyor? Aaa, senin için bu sesler gerçekten sana mı ait yoksa, aaa, belki de çevrene ait, eee, senin, eee, belki de kendine seslendirdiğin, eee, birtakım sesler veya beklentiler şeklinde mi ilerliyor?
Evet. Hıı. Anladım. Yani, bunu daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Hani, ben bana bu sesleri ben mi söylüyorum, yoksa başka birinin sesiyle mi, başka birini mi canlandırıyorum? Ama şu an düşündüm sen sorarken ve, yani, benim ya. Yani, bana hayatımda kimse böyle davranmadı. Davranamaz da zaten. Yani, ben kimseye izin vermem. Eee, yani, ailem zaten bana bu şekilde hiçbir zaman yaklaşmadı. Dışarıdan birisi de böyle yaklaştığında zaten direkt hayatımdan çıkardım. O yüzden de benim, yani. Benim sesim. Ben kendi kendimi eleştiriyorum. Eee, yani kendi benliğim, kendimle savaşıyorum sürekli.
Hı hı. Anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Yani, aslında biraz senin sesin mi derken de biraz aslında bunun gizli bir şekilde, eee, senin çevre, eee, tarafından kendine, eee, acaba belirlediğin, eee, bir beklenti olabilir mi? Özellikle, eee, senin nasıl göründüğüne dair veya nasıl, eee, yaşayacağına dair? Belki de bu şekilde, eee, kendini, eee, hem kanıtlama ihtiyacı olabilir, kendini gösterme ihtiyacı olabilir. Yani, ancak, eee, senin içi içine doğru değil. Yani, örneğin tek başına kalırsan, aslında hiçbir şekilde fark edilmeden, o bile olsa, eee, bu sesleri kendine, eee, yapabilir miydin? Yoksa senin biraz da, hani, bu çevre baskısından dolayı mı senin iç sesin bu şekilde sana, eee, dönüyor?
I hı. Imm. Anladım. I hı. Yani, ben aslında şunu çok net bir şey söyleyebilirim ki; beni çevrem, ailem, erkek arkadaşım, arkadaşlarım, eee, beni kendimi gördüğümden çok daha iyi görüyorlar. Gerçekten aslında ben, yani, çevremden asla hiçbir konuda, özellikle kendi benliğime kavuştuğumdan beri, yani kendi, eee, işime başladığımdan beri diyelim, yani yetişkinliğe erdiğimden beri, kimse, eee, hayatımda bir eleştiri, "Bak şunu yanlış yapıyorsun, böyle yapıyorsun." Tam tersi, herkes gerçekten çok imrenir. Eee, işte, "Çok çalışkansın." derler. "Çok azimlisin." derler. İşte, ya da "Çok iyi bir dinleyicisin." Ya da "Çok iyi kalplisin." Gerçekten, yani, bütün çevremdeki insanlar ya da herkes, gerçekten, mesela, beni çok güzel bulur. Eee, derler ki, hani, "Çok güzel bir kızsın." Yani, işte, dediğim gibi, yani aslında çevremden hiç bu şekilde bir şey almıyorum. Ben kendimi çok eleştiriyorum. Yani, onlar bana "Sen güzelsin." dediklerinde, içimden böyle, "Teşekkür ederim." diyorum ama içimden diyorum ki, "Yani, hayır, o kadar da aslında güzel değilsin. Yani, abartma." Hani, bilmiyorum. Yani, kendimi sürekli böyle baltalıyorum her konuda. Ya, kendimi bildim bileli böyleyim ben.
Anlıyorum. Ne güzel. Anlıyorum. Hı. Hı hı, evet. Anladım, evet. Galiba bu konu da, aaa, biraz daha netlik kazandı. Özellikle, kendine karşı iç yoğunlaşman biraz da gerçekten de, eee, belki de, eee, kendini özellikle mükemmelleştirme odaklı da, eee, oluşturma eğiliminde olduğun için ve, eee, sanırım, aaa, ken yani çevrenden de belki de bu anlamda hiçbir şekilde, eee, seni olumsuz anlamda etkileyecek bir söz, ııı, duymadığın için belki de, eee, bu anlamda sen ken o yüklenme görevini kendinde yüklemişsin. Yani, eee, bu senin için, eee, özellikle, eee, bu düşüncelerinde, eee, bu mükemmelleştirme anlamında kendini nasıl, ııı, geliştirebilirsin? Yani, hayatındaki özellikle başarı başarılara odaklandığında, eee, kendini nasıl bir pozisyonda görüyorsun?
Hı hı. Yok. Hıı. Evet. Yani, ben aslında eee, son dönemlerde yapmaya çalıştığım birkaç şey var. Yani, mesela 1 tanesi sporumu yapmak. Eee, 2'ncisi, işte, emm, başka işlerden getiri elde etmeye çalışmak, 3'üncüsü kendi kariyerim için profesyonel anlamda bana değer katacak şeylere bakmak, 4'üncüsü düzenli ve dengeli, sağlıklı beslenmek. Yani, ben, 4 tane bu temel şeyi yapmaya çalışıyorum şu anda. Kendime bir amaç edindim, görev edindim. Ama bu 4'ünde de bu sıra o kadar kötüyüm ki. Yani, o kadar kötüyüm ki hiç bus yani, uzun zamandır kendimi bu kadar saldığım bir dönem olmamıştı. Eee, o zaman da tahmin edersin ki nasıl bir iç sesim var? Yani, şu an kendimi sürekli yerden yere vuruyor. Yani, gerçekten hak edi Bazen diyorum ki, "Hak ediyorsun da, yani, şu an öyle bir durumdasın ki, ruh hâline girdin ki çıkamıyorsun da. Bu söylemleri hak ediyorsun, bu acımasızlığı hak ediyorsun." Ama aynı zamanda da bunun bana hiç yardımcı olmadığını, asla teşvik etmediğini de biliyorum. Yani, hani, beni daha kötüye sürüklüyormuş gibi de aslında.
Evet. Anlıyorum. Hıı. Anlıyorum. <chuckles> Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Evet, bu anlamda galiba biraz daha, aaa, kendin için hem bu beklentilerini yerine getirmek ve kendine, eee, verdiğin sözleri yed yerine getirmeyince özellikle kendini biraz daha başarısız ve kendine karşı, sözlerine sa karşı sadık kalmadığında özellikle bunları, ııı, dile getirme eğiliminde olduğunu görüyorum. Özellikle bunları yerine getirmediğinde, peki, eee, kendi koşullarına, ııı, ve belki de o koşullara, aaa, bu buna neden olan koşulları göz önüne getirebiliyor musun? Sence neden bu şekilde bir tepki veriyor, aaa, vücudun ya da, aaa, bu şartlar bu şekilde oluşuyor?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, tabii ki de beni etkileyen şartlar da var. Yani, şu an biraz stresli bir dönemden geçiyorum. O yüzden de genel olarak, ııı, biraz motivasyonumu kaybettim ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani, öyle bir dönemdeyim, ııı, ama, yani, bu bahane de olmamalı. Çünkü ya yani, benim elimde olan sebeplerden değil, diyebilirim. O yüzden de ben hayatıma devam etmeliyim, yani. Ama ben hayatıma devam edemiyorum. Her şeyi salmış bir durumdayım. Eee, e, bu sefer daha da çok yükleniyorum kendime. Yani, e, tamam bazı koşullar var, seni etkiledi. Tamam, endişelisin, streslisin, çok normal ama hayatına devam etmelisin. Şimdi, hani, ben hep iç sesim kötü değil, tabii ki de. Yani, kendimi motive de etmeye çalışıyorum, ama genelde böyle, eee, 70-30 arası, yani, 70 genelde kötülerim. Yani, işte, hani, mesela şey ş mesela, demek yerine şu an, işte, "Kalkıp biraz kitap oku, çok daha iyi hissedeceksin, eee, kendini motive et." yerine çoğunlukla bugün de "Kitap okumadın, yarın da okumazsın sen. Böyle ne zaman nereye kadar gidecek?" gibi konuşuyorum.
Hı hı. Anlıyorum. Anlıyorum. Doğru. Anlıyorum. Aslında kendini sürekli bir disipline etme ve, eee, o planla hareket etme görevi görüyorsun. Ya, bu anlamda belki de bu özel süreçleri, eee, bahsettiğin gibi özellikle, eee, bazı, ııı, birbirini takip eden bu anlamdaki rutinlerini, eee, bir özel dönem olarak görebilirsin, bir süreç içerisinde gö eee, görebilirsin ve bu anlamda belki de öz şefkatini, eee, farklı bir şekilde deneyebilirsin kendine karşı. Özellikle buna neden olan faktörlerin altını özellikle çizebilir ve, eee, bunun asıl nedenini belki de görmeyi deneyebilirsin. Örneğin; kendine gerçekten bir, eee, psikolog edasıyla ve kendine özellikle şefkatli bir psikolog edasıyla baktığında, eee, belki de kendine, eee, daha farklı yaklaşabilirsin veya biraz da anlamayı mı, ııı, yoğunlaşsan, yani, kendini suçlamak yerine? Gerçekten de biraz anlamayı ve, eee, alternatifleri geliştirmek üzerine de belki yoğunlaşabilirsin.
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Haklısın. Yani, hani, bir dönemden geçtiğimi kabul etmem gerekiyor ve biraz kendime karşı şefkatli olmam gerekiyor. Yani, acımasız olmaya devam ettikçe daha da kötüye gittiğimi biliyorum ve dediğinde çok haklısın. Yani, eee, bunu deneyeceğim. Seninle konuşmak bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Benim için de çok keyifliydi, kendine iyi bak.
Görüşmek üzere.